Waktu itu, eee, nyanyi sambil puisi, tapi kalau dibandingin sama kakak angkatan kelas 11 sama 12 itu jauh banget, tuh, karena mereka kebanyakan kayak dramalah. Kayak yang paling melekat, gitu, mungkin drama, sih. Soalnya, kakak 11 sama kelas 12 juga nampilin drama, dan, kayak kami yang paling sederhana, gitu, tampilnya, waktu itu.
Oke. Itu per angkatan, berarti Kakak mewakili angkatan?
Eee, angkatannya waktu itu ada e orangnya ada 96 orang. Jadi, kalau dibandingin sama sekolah lain, mungkin lumayan sedikit, ya, satu angkatan. Jadi mmm, berdasarkan kor koordinasi dari pengurus angkatan itu sendiri.
Oke. Ya, betul. Oke oke. Berarti bukan bukan bukan per kelas, ya?
Heeh, s jadi seluruh orang tuh berpartisipasi. Bukan. Jadi, kayak semua orang, tuh, berpartisipasi, gitu.
Oke. Oh, ya ya. Terus, kalau yang kelas 11 nampilin apa, tuh?
Hmm. Waktu itu, nampilin drama musikal sih, tapi kayak ya, drama musikal yang sederhana, sih, sebenarnya. E tentang kayak, waktu itu mungkin dari pengurus angkatan dulu, ya, yang kayak rapat dulu, eee, maunya gimana. Sama diundang juga beberapa orang yang, eee
Hmm, mhm. Oke.
Kelihatan. Kelihatannya ber sangat berantusias dalam acara ini dan berpotensi bisalah, mhm, berpotensi bisa, eee, menyarankan alur-alur, gitu. <chuckles>
Oh, oke oke. Ya, berpotensi, mhm. Heeh, jadi pentolan? <chuckles>
Jadi, kayak dia, orang-orang yang berpotensi menyarankan ide-ide yang bagus, gitu.
Iya. Oh, gitu. Berarti ini, ya, eee, waktu kelas 11 kan, drama musikal, tuh, berarti, eee, ngumpulin anak-anak, eh, murid-murid, teman-teman yang bisa musik juga, kok, dang ya?
Mhm.

Mhm, terus kayak, banyak banget sih walaupun, eee, angkatan kami waktu itu bikin kayak gitu, eee, waktu kelas 10 itu kan nggak ngapa-ngapain kan kayak cuma nyanyi-nyanyi aja. Tapi waktu kelas 10 itu ngelihat kelas 12 yang udah mau, eee, selesai, udah mau selesai waktu itu kok, apa, takjub gitu kok bisa kelas 12 masih siapin sematang ini, terus latihannya gak ada keliatan loh, maksudnya mereka gak ada spoiler ke angkatan lain gitu dan menghibur juga, mhm.
Ya. Lulus? Mhm. Oh, diem-diem heeh, diem-diem ternyata jadi, gitu ya?
Ternyata jadi, waktu itu mereka kayak nyeritain perjalanan angkatan mereka, gitu, cerita drama mereka itu lebih ke, kayak, misalnya, waktu Persami, gitu, mereka kegiatan gini-gini. Waktu mereka kegiatan home-stay kayak KKN, eee, acara, eee, program unggulan gitu, kayak gitu. Setiap heeh, setiap, eee, event-event yang pernah mereka lewati selama di sekolahku itu mereka ceritain lewat drama, gitu. Menarik kan? Jadi kalah deh sebenarnya angkatan kami waktu itu. <chuckles>
Oke. Ah, iya iya. Oh, gitu? Oh, menarik banget ya. <laughs> Enggak papa, yang penting tampil, gitu, namanya juga anak sekolah baru kelas 11 ya kan, berani tampil dan berani heeh, berani berani tampil dan bisa kompetitif aja udah bagus. Wah, ini seru banget sih cerita-ceritanya. Makasih ya, Kak, buat waktunya.
Ya. Kompetitif ya, Kak, tapi <chuckles>

Oke kalau, eee, waktu itu lucu-lucuan sih banyak ya lucu-lucuan jadi, eee, waktu itu pemilihan, eee, segmennya ini, jadi, pemilihannya itu cuma berdasarkan tinggi gitu kan, <chuckles> jadinya yang mmm, yang pendek-pendek itu dikumpulin deh di SD gitu.
Oh gitu? Oh. <laughs>
Yang sedeng sedeng, itu dikumpulin di SMP yang tinggi tinggi itu dikumpulin di SMA gitu kan, <chuckles> jadi, malah jadi lucu-lucu gitu yang <chuckles>
Iya iya iya, ya lucu banget sih, pemilihannya berdasarkan tinggi badan. <laughs> Kakak, berarti kebagian yang mana nih segmennya?
Ya kan? Ya jadi guru tadi jadi guru Nina tadi kan.
Oh. Tinggi berarti. <laughs>
Heeh, jadi tinggi. <chuckles>
Terus terus terus?
Gitu jadi kayak waktu, kena tinggi gitu kan jadi nggak bukan yang SD bukan jadi yang, SD tuh kayak lagunya ceria banget 2 lagu lagi gerakannya kayak yang simple-simple muter-muter gitu. <chuckles>
Mmm, iya iya iya iya.
Ah, bajunya yang pastel-pastel gitu.
Oh lucu banget.
Mmm, lucu banget, nah waktu yang SMP itu lebih diceritain ke kayak temen-temennya udah ka ke bawa pacaran gitu, pacaran kok kamu nggak pacaran sih Nina gitu, terus kayak Ninanya, kayak, fokus menuntut ilmu gitu.
Oh. <laughs>
<laughs> Kayak gitu kayak, klise lah ya, ceritanya.
Ninanya ini ya, Ninanya anak ambis ya ternyata.
Ya anak ambis buat jadi guru tadi kan ceritanya. <chuckles>
<laughs> Terus terus?